Então, com a minha esposa, já, já, com a minha esposa antigamente eu perturbava ela pra dar caminhada, porque eu não gosto de academia, mas eu gosto de dar umas caminhadas, ainda mais que que acontece, a gente mora num lugar que aqui em Portugal a gente chama de aldeia, que ele é, não é longe da cidade, eu moro a 15 minutos do centro da cidade, mas ele não é cidade. Então é um lugarzinho mais de campo, por exemplo, tem uma vinícola gigante aqui do lado da minha casa, eh, é um lugar meio que a gente chama de aldeia. E eu adoro caminhar pelas ruas, adoro, adoro. Então, n na altura do verão também agora está mais frio, está mais difícil. Eu dava muitas caminhadas e tentava chamar minha esposa, mas mesmo quando ela não ia, ela, eu ia sozinho. E na boa não tinha problema nenhum e até eu me organizava meus pensamentos fazendo isso. Mas agora minha esposa está com 9 meses de gravidez.
Já pensou? Hum. Hã. Aham. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. É não não, ela não é a pessoa. <laughs> Nesse momento
É ela não pode, eh, nesse momento ela não pode infelizmente. É. Mas a gente já até comentou de quando a neném, né, já tiver na creche, alguma coisa assim, da gente ir à academia junto, eh, porque ela também aí ela falou, não, eu vou precisar ir à academia para retomar o corpo, porque ela também não tem ze tem zero problema disso nunca teve uma barriga, nunca teve um nada, come não engorda, era assim, é bem tranquila mas então depois da gestação ela falou não tem que voltar meu corpo, não sei o quê, eu vou querer ir pra academia com você, só que a mas ela nem ganhou a neném ainda, né. Então assim, isso é uma coisa mais futura, daqui uns 6 meses talvez, até que a neném possa ir pra creche e tal. Então a gente não tem rede de apoio pra deixar, então a gente tem mesmo que esperar ela poder ir pra creche pra gente poder ir pra academia junto, entendeu?
nesse momento não, né. Mas, é mas daqui um pouco ela vai estar. Aham. É. Ta tranquila né. É. Olha, já tem aí um motivador aí. É. Ele Entendi.

Hum, gostei em, gostei desse desafio, porque
Olha, achei ótima a ideia, é <laughs> é seguir pra pra então eu estou dividindo contigo o que eu acabei de ouvir de uma amiga, eu achei excelente porque eu me solidarizo solidarizo com o teu sentimento porque eu também não sou assim essa pessoa da academia, mas achei interessantíssima a ideia e achei olha vo eu estou compartilhando contigo o que me passou e achei bacana, não custa tentar mudar.
Aham. Poxa, le legal, vou tentar, vou tentar fazer esse desafio aí de 21, dias. Claro que eu não vou fazer em 1 mês, mas de se eu conseguir fazer vinte e um, dias em 2 meses já fica melhor só que, poxa, e e parece que eu só penso em fazer isso nas piores fases, igual agora: cara, está um frio, está um frio e nem é inverno ainda, a gente só está no outono. <chuckles>
21 dias, e Isso. E É. <laughs> É. É, eu sei, mas deixa eu te falar um detalhe: coloca lá no teu calendário que tem um pontinho importante que ela falou, que o dia que você quebrar você coloca uma multa pra você mesmo, uma penalidade. Então, tipo, eu não fui à academia hoje, eu me boicotei, então eu vou fazer tal coisa, vou tirar uma coisa legal que eu faço por exemplo, ou beber um vinho, ou beber não sei o quê, não sei o quê, um prazer tu vai tirar como penalidade para ti mesmo, porque isso vai gravar o quanto aquilo ali é importante, tá? Eu achei muito bacana.
E Diz. Hum. Hum. Uhum. Ah ah, ok. Acho que entendi. Tipo, eh, se é como se se não se não jantar, não vai ter sobremesa, tipo isso, né? Então, se não for na academia, tem que tirar alguma coisa que eu gosto pra poder aquilo, o meu corpo saber que eu estou sendo penalizado.
Isso aí, isso aí. Isso, alguma co pra te penalizar, isso. E tu, tipo assim, te puxar: "Poxa, não vou fazer isso comigo de novo, né, pelo contrário, eu tenho que ir, eu não posso me sabotar". Eu achei bem legal, estou dividindo contigo, quem sabe?